Oui. Bien sûr, vous verrez, hem, oui, la la suite et heu, est-ce que, peut-être, aussi, dans ces souvenirs, tu as de, heu, au niveau des sons, peut-être, est-ce qu'il y avait des cigales? Est-ce qu'il y avait des geckos? Parce que c'est quelque chose qu'il y a, quand même, heu, en en en en Espagne. Les lézards-là? Est-ce qu'il y avait ça, aussi?
Mmh mh. Oui. Oui. Oui, mais alors, tu sais, bizarrement, ils font pas de enfin, ceux que j'ai co enfin, ceux que je vois là-bas, heu, non, ils font pas de bruit. Mais mais en revanche, ouais, les cigales, heu, l'été, ça peut être, heu, ça peut être assez fou quand même, hein, au niveau, heu heu, tu sais, des, heu, volumes sonores, c'est waouh! Ça casse les oreilles. <chuckles> Ça casse les oreilles. Oui, oui. Ah oui!
OK. <chuckles> D'accord. Donc elles faisaient partie, les cigales, intégrante du décor
Clairement, clairement. Ouais, ouais. Oui. Oui. Oui, oui, oui et puis, heu, hem, à l'époque, aussi, tu sais, plus petite, les mouches, alors, heu, c'est moins sympa, hein, c'est moins fun. Mais, heu, je me souviens, aussi, tu sais, heu, je sais pas, tu as des époques comme ça où tu as des mouches. Tu as une autre époque où tu vas avoir plus de moustiques. Heu, donc c'est vrai que ça me changeait beaucoup de mon quotidien parisien, heu. Tu vois, j'ai j'ai vécu ces 2 trucs-là, heu, vraiment, hem, villes, heu et et mer, en fait, heu. Hyper différents, quoi.
et les lézards aussi, du coup, il y en avait également? Mmh mh. Oui, totalement différent et ça devait, peut-être, être aussi un havre de paix pour toi, quelque chose, heu, de sacré, finalement, de de d'aller, peut être, tous les étés là-bas, peut être y aller, heu, plusieurs mois ou au moins, 1 mois d'affilée et du coup, ça devait être vraiment comme une bulle d'oxygène, heu, finalement
C'est ça. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. Mais j'aime Oui, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
et tu trouves Dis-moi et tu trouves que ça a changé cet endroit, au fil du temps?
Ça a changé. Heu, ça a changé parce que c'est devenu hyper touristique, parce que c'est un c'est un merveilleux endroit. Mais heu, pour moi, ça garde son essence, heu et son âme, heu, tu vois, heu, que j'ai toujours connues, quoi, clairement. Ouais.
Mmh mh. Mmh.